จริง ๆ ก็จากประสบการณ์การเก็บถุง ก็ทำให้บ้าน อืม ค่อนข้าง เอ่อ รก แต่ไม่รกมากเท่าไรอะค่ะ ก็คือแบบเก็บไว้เป็นแบบปึก ๆ ใหญ่ ๆ แล้วก็เอา ถุง ถุงเล็ก ซ ซ่อนเข้าไปในถุงใหญ่ แต่พอมันเยอะมาก ๆ ค่ะ มันก็เหมือนแบบตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดูสวยงาม ถ้าเราแบบไม่ได้เก็บให้มันมิดชิดอะค่ะ สุดท้ายก็คือต้องทิ้ง ก็ต้องตัดใจทิ้งอยู่ดี เพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ อืม ค่ะ แต่ว่าพยายามจะเก็บแบบ พยายามเก็บให้น้อยที่สุดแล้ว แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะ ลงเอยด้วยการทิ้ง
ค่ะ ใช่ อืม อืม เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตบ้านแบบ Minimal น่ะค่ะ Minimal แบบว่า ไม่ต้องมีของเยอะ หรือไม่ก็หาที่เก็บดี ๆ ซ่อนไว้ในตู้ เออ ทางนี้ก็จำได้ว่า แม่อะค่ะชอบอ่านนิตยสารคู่สร้างคู่สม แล้วแกก็จะซื้อทุกปัก อะไรเงี้ยค่ะ เออ แล้วมันก็จะแบบเยอะมาก ๆ ที่บ้านจนแบบปลวกเริ่มมาค่ะ ปลวกเริ่มจะมากินหนังสือแหละ หลัง ๆ ก็เลยต้องทยอยแบบขนทิ้งอะค่ะ หรือไม่ก็เอาไปชั่งกิโลขาย แต่ก็แอบเสียดายแทนเหมือนกันนะคะ เพราะว่าแต่ละเล่มมันก็มีเรื่องดาราคนนั้นคนนี้ ดูดวง เหตุการณ์การบ้านเมือง อะไรอย่างงี้ เราก็เข้าใจได้ คนที่เขาแบบชอบเก็บ
ใช่ค่ะ ใช่ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เออ ใช่ ใช่ ค่ะ อืม
อืม
แล้ว แล้วตอนนี้มันน่าเสมือนแบบ ไม่ ไม่แน่ใจว่ายังผลิตอยู่ไหม? ยังตีพิมพ์อยู่ไหม? คู่สร้างคู่สมน่าจะไม่ตีพิมพ์แล้ว
อาจ อาจจะไม่มีแล้วมั้งคะ ทุกอย่างมันกลายเป็นออนไลน์ไปแล้วเนาะ พวกนิตยสารตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วค่ะ อืม อาจจะต้องปรับตัว
อืม ใช่ ๆ ค่ะ
ใช่ แล้ว
อันนี้ฝั่ง ค่ะ
ค่ะ อา เชิญ เชิญตัวเองก่อนเลย
ค่ะ ทาง ค่ะ ทาง ทางฝั่งพ่อ เขาก็จะชอบเก็บตู้เย็นที่มันใช้ไม่ได้แล้ว
อืม
เก็บไว้เขาบอก อืม น่าจะได้ใช้ อืม เขาบอกว่าน่าจะได้ใช้ มันจะ เอ๊ย เก็บเอาไว้เก็บของนะ แต่มันไม่ได้ใช้ เพราะมันไม่ มันไม่สามารถใช้งานได้แล้ว แต่เขาก็จะยังเก็บไว้อยู่
เก็บไว้เป็นความทรงจำเหรอ? อืม
ก็เลยแบบ อืม เขาจะชอบแบบเก็บทุกอย่าง อะไรที่แบบ โอ้ คิดว่าอาจจะใช้ได้ในอนาคตเก็บไว้ก่อน แต่ว่ามันไม่ได้ใช้หรอกค่ะ เพราะว่า มัน มันดูใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะ ก็ยัง ก็ยัง ยังจะดื้อรั้นเก็บไว้อยู่
แล้วอย่างงี้มัน มีปัญหา มีปัญหาเกิดจากพวก มีปัญหา อ๋อ

ค่ะ อันนี้แม่ เมื่อก่อนแม่ชอบเก็บอันนี้เหมือนกันค่ะ ผ้าขนหนูแบบทุกคนให้มาก็จะแบบเก็บ ๆ เก็บผ้าขนหนูไว้ แล้วก็แบบไม่ใช้ เก็บไว้ เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ แล้วก็มีชุดตอนเด็ก ๆ แม่ก็เก็บไว้ให้เหมือนกัน ก็ไม่ได้ใช้ พอย้ายบ้านก็ ก็ต้องทิ้งเหมือนกันค่ะ เพราะว่าแบบไม่งั้นก็ไม่มีที่ไว้แล้ว อะ
เออ อา อืม เขาอาจจะเป็นความทรงจำหรือเปล่าคะ เก็บไว้เป็นความทรงจำ
แล้วพวก เออ ใช่ ๆ แบบแม่เขาก็แบบ เออ อยากเก็บให้แบบอันนี้ แบบทุกวันเกิดจะมีคนแบบให้ของมาแบบผ้าขนหนูอะค่ะ เพราะเขามีโรงงานเอง เขาก็ชอบให้ผ้าขนหนูมา ก็เลยเหมือนแบบ เออ ทุกปีเราจะได้ผ้าขนหนูมาตลอด เขาก็เลยเหมือนเก็บเอาไว้ในกล่องแบบนี้ ไม่อยากใช้
ค่ะ แล้วเราได้ใช้บ้างไหมคะ?
แต่ว่าบางที ก็ถ้าเกิดแบบว่า ซื้อใหม่อะค่ะ อันที่จะใช้ซื้อใหม่ <chuckles> ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้อันที่เขาให้มา
อ๋อ อ๋อ คือเรา ร อ๋อ คือเราเก็บไว้ดูเฉย ๆ ว่าแบบมีคนให้มา อะไรอย่างงี้ ไม่ได้ตู้
อือ ไม่รู้ว่าแม่เก็บไว้ทำไม แต่พอจะเอามาใช้แม่ก็บอก "อุ๊ย เก็บไว้ก่อน" แต่ว่าที่จะได้ใช้จริง ๆ คือไปซื้อมาใหม่
อืม นึกออกเลยอะค่ะ
แต่ว่าตอนเด็ก ๆ ชอบเก็บอันนี้เหมือนกันค่ะ ผ้าขนหนูที่แบบเป็นลายน่ารัก ๆ ใช่ไหมคะ แต่ว่า จะมีผืนเดียว เราก็จะรักมาก ก็จะนอนกอดด้วย แล้วก็ถึงมันขาดก็จะอยากเก็บไว้ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนเรา <laughs> ใช่ มันเป็นเหมือนเพื่อนเรา ใช่ มี ว มี เคยมีไหมคะ? ผ้า เน่า
อืม อาจจะเป็นผ้าเน่า เป็นผ้าเน่า อืม เราจะ รู้สึก รู้สึกอาจจะเป็นเซฟโซนมั้งคะ แบบเราโตมากับกลิ่นนั้น แล้วทุกครั้งที่ได้ดมอะ ทำให้เรารู้สึกฟิน หรือว่ารู้สึกคิดถึงว่าวันเก่า ๆ หรือว่ารู้สึกเซฟ อะไรอย่างเงี้ย เป็นเซฟโซนของเรา
ใช่ อันนี้ชอบแบบ ส ชอบสัมผัสผ้ามัน แบบมันนุ่ม มันลื่น แล้วก็แบบ เออ ก็เลยแบบจะชอบเก็บไว้แบบเอาไว้ข้างตัวตลอด ถึงมันขาดยังไงก็เอาเก็บไว้ก่อน บอกแม่ โอ้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยซื้อ
ค่ะ